J'aimerais te demander un conseil, c'est vrai qu'en ce moment, heu, j'ai pas mal de distractions fréquentes sur mon téléphone, sur heu, ma console et cetera, sur mon PC. Heu, un peu avec les réseaux sociaux, aussi les mails, parce qu'en gros vu que, je travaille, à côté, heu, forcément on va dire que j'ai des mails de clients et cetera et en fait j'ai du mal à être, heu, concentré, parce qu'en fait je suis vraiment tout le temps distrait, à fréquemment. Et je viendrai je viens vers toi pour essayer d'avoir des conseils par rapport à ça. Parce qu'en fait, heu, bah du con, ça entache un peu mon travail et puis surtout, heu, bah, mon temps libre parce que étant donné que je prends plus de temps à répondre à travailler en même temps, bah, je finis plus tard. Du coup bah voilà ça engage à un en fait ça entache un peu mon travail et c'est pour ça que je vais avoir des conseils, des astuces, en tout cas pour essayer de régler ça le, plus vite possible et le mieux possible surtout.
OK, d'accord, déjà je comprends totalement. Heu, c'est vrai que, heu, voilà, c'est très, très facile de nos jours de se faire, heu heu, d'être distrait et puis t'inquiète pas c'est vraiment quelque chose, heu heu, que que enfin je pense que tout le monde a ce a ce problème. Hem, donc tu m'as dit c'est principalement, heu heu pendant le travail que ça te dérange, c'est ça?
Mmh. Bah, ouais, après c'est vrai que ça arrive le soir donc le sommeil en te en en joue un peu. Mais c'est surtout bah pendant le travail le plus important quoi, après c'est vrai que, parce qu'en fait du coup pour tout te dire c'est vrai que, du coup ce que je fais, bah, c'est que, je finis beaucoup plus tard et donc j'ai moins de temps pour moi et j'ai l'impression de plus, heu, m bah, manger, travail, dormir. Voilà c'est un peu cette impression que j'ai quoi.
Ouais bien sûr, non mais je vois totalement, c c'est c'est un peu une impression de vide quoi heu.
Ouais voilà, c'est l'impression de en fait, heu, bah, vraiment de de rien faire, de de de survivre voilà, de survit, de pas vivre, de survivre.
Non mais, ouais je je je vois totalement. Et hem, et et c'est quoi, heu, concrètement donc tu m'as dit tu m'as cité plein et voilà il y a la console, la télé, le téléphone tout ça. Mais c'est quoi en concrètement qui te distrait le plus et et heu ouais en fait déjà c'est quel type d'appareil qui te distrait le plus?
Moi franchement, c'est vraiment mon téléphone et ma tablette parce que, bah, du coup c'est 2 t a j'ai un téléphone Apple et une tablette, heu, ay ay Apple aussi, et c'est vrai que bah, du coup les 2 sont reliés en termes de notification. Alors c'est vrai que j'ai mon Mac, mais mon Mac, heu, en vrai je suis quand même moins dessus, mais, heu, voilà quoi c'est vraiment c'est vraiment ça principalement, c'est vraiment le le fait du téléphone quoi.
OK, et c'est quoi sur le téléphone? C'est quoi, c'est des, heu, des messages, les réseaux sociaux heu, des jeux, c'est quoi?
Ouais c'est un peu ça, c'est, bah, du coup le ouais les notifications surtout. C'est vrai que j'ai tout activé, des fois je me perds dans les notifications, je pense aux réseaux sociaux, je pense à YouTube aussi. C'est vrai que ça m'arrive des fois d'aller dormir, je vois une vide une notification YouTube avec un titre un peu qui donne envie de cliquer et heu, forcément je me retrouve, ouais, à regarder une vidéo de 20-30 minutes et voilà c'est reparti, quoi, à chaque fois.
Mmh. Ouais, non, bien sûr, je je, heu, je vois totalement. Et heu, et jusqu'à maintenant, est-ce que tu as essayé de mettre des choses en place pour bah, éviter justement d'être, heu, autant distrait?
Bah, pas forcément, c'est vrai que j'ai du mal à mettre, heu, on va dire j je préfère en fait venir vers toi aussi pour avoir des conseils parce qu'en fait j'ai peur de mettre des choses en place qui ne fonctionnent pas et du coup de perdre du temps. Moi j'ai envie d'avoir des choses qui on va dire qui plus qui ont plus de chance de fonctionner en tout cas.
Mais non, et bien sûr. Après, heu, on on on peut voir ça ensemble parce que si tu veux, il y a pas vraiment de conseils ultimes, heu de trucs qui vont qui vont 100 % marcher. Ça dépend vraiment de toi, heu, bah, de ta personnalité, heu, de ton quotidien, de ton environnement, si tu veux. Hem, mais là comme ça. Heu c c ce que je pourrais heu heu te te te conseiller, c'est heu, justement, bah, par rapport au téléphone. Hem, est-ce que tu as déjà pensé à à vraiment, heu, à essayer de désactiver un maximum des de notifications? Heu, puisque là d'après ce que tu me dis c'est vraiment plus les notifications qui te dérangent quoi. C'est, heu, voilà dès que tu reçois une notification, ça doit sûrement te distraire, heu, de ce que tu fais, heu, sur le moment c'est ça?
OK. OK, OK OK. Ouais, c'est un peu ça parce que du coup, heu, pour tout te dire, heu, bah, en fait, heu, mon téléphone je l'utilise aussi pour faire de l'investissement donc forcément j'oblige je suis obligé d'avoir un peu de notifications activées. Du coup c'est un peu ça aussi qui me ah qui qui m'empêche de j'ai peur de tout désactiver et du coup je sais pas s'il y a des techniques pour désactiver que certaines applications ou quoi que ce soit mais c'est vrai que j'ai un peu cette peur-là du coup. Pour le coup.
Oui, bien sûr je comprends totalement, mais est-ce que le fait que tu as tu as peur justement de tout désactiver, enfin de désactiver, heu, du moins une grande partie des des notifications, est-ce que tu penses que c'est vraiment u u une peur, heu, concrète? Et il y aura vraiment des grandes, heu, répercussions? Ou est-ce que c'est plus vraiment, heu, dans, enfin, heu, c'est plus, heu, dans ta tête, heu, que tu te dis que que ce sera pas bien pour toi?
Ben, je pense, heu, je pense c'est un c'est peut-être un peu des 2 deux. C'est vrai que, bah, je fais de la cryptomonnaie, donc, heu, peut avoir des répercussions par rapport à ça. Mais c'est vrai que je me dis des fois: «C'est peut-être dans ma tête, peut-être que je suis trop heu je psychote trop, quoi, pour le coup.
Après oui, en fait comme dis, heu, là le but c'est vraiment de de voir en fait si justement, heu, est-ce que tu peux, désactiver certaines notifications? Heu, et de voir si tu désactives, est-ce que ça va changer, heu heu, quelque chose à ton quotidien, à ta vie? Est-ce que c'est vraiment des n des notifications que, heu, dont tu as vraiment besoin ou pas, en fait?
Mmh. OK, donc toi tu me conseilles d'un peu structurer les notifications pour savoir ce que j'ai besoin, et ce qui est heu, en gros, on va dire d'un p d'un plaisi ce qui est d'un plaisir et d'un besoin quoi? En gros, quand c'est un plaisir peut-être heu, désacti OK. OK, OK. Donc c'est vrai que ouais faudrait que je me penche sur dessus. Après j'ai quand même aussi envie de, heu, d pas distrait mais, des fois le soir heu, peut-être les réactiver, peut-être que est-ce qu'il y a une petite, heu, peut-être un paramètre qui existe pour les désactiver qu'à un certain moment, une sorte de mode travail ou quoi que ce soit peut-être non?
Ouais en fait, c'est c'est ça. Ouais bien sûr. Après tu m'as dit que tu étais sur IPhone, donc je sais que, bah, Apple justement si tu vas dans les réglages, ils ont exactement bah, heu, comme dis hein, un un un timer, où en fait tu peux désactiver par exemple les notifications. Ben, heu ben, par exemple au moment où tu travailles, donc je sais pas, imaginons de huit heures à 17 et heu et ensuite, <clicks tongue> heu, tu peux les réactiver heu, le soir par exemple. Ouais, c'est c'est c'est tout à fait possible.
OK. Ouais. OK. OK. OK, OK, bah, ça je savais pas plus que ça, mais en tout cas bah, c'est bon à savoir. Ça éventuellement je vais essayer le de mettre en place. Et, après c'est vrai que bon, après, heu, je joue, heu, on va dire je joue pas mal je suis sur les je suis sur le PC, c'est vrai que sur le PC par contre j'aimerais j j'aime, en fait les notifications elles me dérangent pas plus que ça, mais c'est surtout peut-être, heu, je sais pas heu, le bruit ou, f je sais pas, parce que c'est assez gros en fait les notifications quand même sur p ordinateur je trouve. Elles sont assez grosses par rapport à sur un téléphone.
Ouais, bien sûr, alors après pareil sur ordinateur tu peux essayer aussi, heu heu des trucs que tu peux régler, heu, si tu veux. Je pense que dans dans dans dans ta situation ce qui serait vraiment intéressant c'est vraiment de changer ton environnement de de travail. Parce que le changement en fait, il part, heu, à partir de là heu, pour que tu puisses, heu, toi éviter d'être distrait par heu, par ces ces heu, ces notifications, heu, tout ça. C'est vraiment important, heu, que bah, tu changes en fait, heu heu, ton environnement, c'est-à-dire que tu sois plus, heu, que tu permettes plus aux notifications de te distraire aussi facilement.
OK. Ouais. Mmh mh. OK, donc ouais en gros tu me conseilles ouais de en fait peut-être dans mon environnement de travail et cetera vraiment de changer ou peut-être pas d'avoir tous les ze les outils avec, heu, soi peut-être non, c'est ça?
Oui en fait c'est ça. Alors si tu veux, ce que ce que tu pourrais aussi faire par exemple c'est aussi de, mmh, bah, de vraiment te donner des périodes de travail heu, par exemple, heu, tu vas te donner 1 heure, heu, de travail ensuite tu vas te donner quand même 5-10-15 minutes, heu où tu peux, heu, bah, voilà aller sur ton téléphone et regarder par rapport à tes investissements, heu, toutes les n notifications que tu as, heu, enfin voilà prendre un petit peu de temps, heu, pour ça. Mais heu heu pour t'éviter, heu, bah, d'être distrait, je pense que ça ça p enfin c'est une possibilité que justement, bah, tu t'accordes une partie du temps au travail et une partie de ton temps, hem, bah, juste à aller voir les notifications voir ce qui se passe concrètement sur ce ton téléphone.
OK. OK. Donc ouais, en gros, toi, tu me conseilles de de plutôt faire ça pour voir, heu, on va dire, heu, pour vraiment structurer un peu les notifications. Surtout à l'heure que que je les regarde, c'est ça?
Oui, en fait, c'est ça. Si tu veux, c'est, heu, c'est 2 méthodes qui peuvent aller, heu heu enfin qui sont complémentaires, hein, si tu veux. Donc, heu, d'un côté, tu peux tu peux potentiellement voir si, heu, bah, tu pourrais pas, heu, réduire les n les notifications, ou du moins juste enlever celles qui sont pas nécessaires. Et, heu et en plus bah, voilà, si tu me dis que, en plus, voilà, tu as quand même un certain besoin d'aller sur ton téléphone de temps à autre pour regarder. Hem, ce serait intéressant, de bah, justement, d'aller juste, heu, consacrer une partie de ton temps au travail sur le PC, par exemple. Et une partie de ton temps sur le, heu, téléphone, sur, heu, la bourse, heu, et cetera.
Mmh. OK. Donc, OK. Je vois. Et, heu, par rapport à ça, c'est vrai que moi, heu, j'ai envie de dire, heu. En fait, j'ai j'ai envie aussi d'avoir, heu, on va dire, mon temps à à moi aussi. Est-ce que, heu, est-ce qu'éventuellement, par exemple, des fois, quand je travaille beaucoup. Bah, j'ai vraiment, des fois, envie d'avoir des pauses. Et du coup, en fait, des fois, je me je pré je préfère regarder 3-4 minutes mon téléphone. Est-ce que tu me conseillerais d'avoir des vraies pauses de, <yawns> on va dire, 15 à 20 minutes?
Ah, oui, totalement. Après, c'est ça dépend vraiment de comment, toi, tu fonctionnes. Hem, si tu veux, si tu prends ton téléphone après avoir travaillé. Heu, c'est vrai qu'on a tendance à croire que ça va nous nous nous reposer. Mais, heu, disons que le téléphone, si tu veux, il il il stimule, heu, ton cerveau plus qu'autre chose. Donc, en soi, tu vas pas vraiment te reposer. Donc, si vraiment, heu, ton objectif, c'est de de vraiment prendre une vite pause, de te calmer, de te relaxer. Heu, ouais je te conseille vraiment de enfin, je te conseillerais vraiment de de bah, après enfin ne de ne pas prendre le téléphone, ouais.
OK. Mmh mh. OK. OK, bah, écoute en tout cas, bah, merci, le fait, de en tout cas, de tout ça, le fait de heu, bah, de m'avoir parlé de ça, le fait, en fait d'en discuter, ça m'a fait du bien. Je me suis dit: «A chaque fois, heu, c'est vrai que c'est j'ai quand même du mal à lâcher le téléphone, des fois la tablette» et ça m'a fait du bien d'en discuter avec toi, du coup je voulais vraiment te remercier. Et heu, en tout cas, bah, heu, tes conseils, je vais vraiment essayer de les mettre en pratique déjà, heu, on va dire vraiment déjà, de structurer, par rapport à ça déjà en tre en termes de, bah, de structurer. C'est-à-dire notifications et heu, bah, du coup le en fait mon temps de travail, pa et aussi mon temps plaisir pour vraiment aussi, mettre des vraies pauses. Et que je puisse pas faire des plein de pauses de 3-4 minutes mais, peut-être, une vraie pause de 10 à 15 minutes et heu, en tire, reprendre après le travail pour éviter de d'avoir, heu pour avoir une meilleure concentration. Mais en tout cas, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps d'en parler avec moi.
Ouais, c'est ça, bah, écoute, il y a vraiment pas de souci. Heu, de toute façon, je suis sûr que comme dit là là, on a parlé de plein de de bonnes petites choses de je t'ai on on a essayé on a vraiment essayé de voir, heu, certaines voies d'amélioration, des choses que tu peux appliquer vraiment au quotidien. Et puis, hem, de toutes façons, je suis sûr que tu arriveras à mettre ça en place et puis que tu arriveras à un peu réduire toutes ces distractions et à vraiment t'améliorer, que ce soit au niveau travail ou ou ou plein d'autres aspects, heu, dans la vie.
Mmh mh.